Huwag natin siya hayaang masayang tayo ng ano ng, simpleng ganiyan lang, simpleng bagay na ganiyan lang. Magbalikan tayo kaso ayaw na talaga niya, eh, kumbaga pinanindigan niya talaga 'yung desisyon niya na do'n na talaga siya sasama sa isang lalaki na 'yon.
Okey. Oh, okey. Siya na 'yung umayaw.
Kay, oo kaya sabi ko sa sarili ko nun, Sige, ano never na talaga ako babalik sa ano, kapag inayawan ta 'yung tao na 'yun inayawan na ako gano'n, sinabi na sa'kin na hindi na ako mahal, wala na talagang ano eh, kumbaga, hmm, kung babalik sa'yo 'yun siguro ano lang siya, naawa o wala na siyang, wala na siyang ibang pagpipilian, gano'n.
Okey. Wala talaga. Sabagay. Sabagay.
'Tsaka ayoko rin din talaga ng ano, tingin ko hindi na babalik talaga din 'yung tiwala ko sa gano'ng tao kasi nasira na, eh, kumbaga
Okey.
Ano nga, sinasabi nila 'yung pagloloko, ano 'yan choice 'yan, eh, 'di ba? Bakit mo mas pipiliing masi sirain 'yung tiwala ng taong mahal mo, eh, kayang-kaya mo naman iwasan 'yung mga bagay na 'yun, basta marunong ka lang talagang makontento.
Oh. Sabagay, sabagay. Pero ngayon meron ka na?
Mm. Meron, sa ngayon, ano sa ngayon ano, eh, tawag dito, ano pa lang mag-iisang taon pa lang kami ng ano ko, ng karelasyon ko wala pa namang nangyayari, oo.
'Yung bago mo, ah. Ah, ay at least 'di ba, nakahanap ka ulit.
Mm. Hindi matagal din ako bago nagkaro'n ng karelasyon alam mo ba, <chuckles> ano ako ang tagal kong single halos iba-ibang tao 'yung kinikilala ko, kakahanap ng the one. <laughs>
Ay, oo, meet and greet. <laughs>
Ah, ganiyan, <laughs> meet and greet talaga literal.
<laughs>
Minsan one day, one night ganiyan lang.
<laughs>
<laughs> Ikaw ba, may karelasyon ka ngayon?
Okey. Wala, eh, 'yung pinakamatagal ko ha, ah, 12 years, wala na.
Grabe. Ayun ba 'yun 'yung karela 'yung ano, 'yun 'yun? 'Yung, ay iba pa 'yun.
Oo, matagal na 'yun. Ay hindi hindi, ah, mali, sandali 'yung isa Pinoy wala na na ano na siya
Ano na?
Sumakabilang buhay na. <laughs>
Ay gano'n, hmm, nakakalungkot naman 'yun.
Oo, like literal, oo.